Ako talaga, sa ganyan, kasi nito na lang, ah, relate ko na lang do'n sa dat sa nakaraang issue. 'Yon nga, ang pagdati pagdala kay Duterte sa ICC. Nakikita ko kasi 'yong balita san mismo sa TV at saka sa livestrea live live ng mga Pinoy na na'doon na sobrang ma sa alam mo 'yong sobrang laki ng pagkakaiba do'n sa sa TV, ang dami ng sinabi na mga dagdag patong, ganyan. Dagdag grabe parang pinapapangit talaga. Eh, do'n sa live kitang-kita ko. Kasi sinusubaybayan ko talaga 'yon no'ng pumutok 'yong issue na 'yon, eh. Na wala namang ganitong nangyari do'n, bakit ganito 'yong palabas sa TV? Depende talaga sa nagsasalita kung paano nila gustong ibalita or paniwalain 'yong tao about do'n sa nangyayari. Kasi ang dali naman, 'di ba, mambilog ng tao. Halimbawa, kasi wala naman sila do'n sa sitwasyon, 'di naman nila napanood kasi video lang naman 'yan, eh, 'di ba?
Opo. Opo. Opo. Opo.
Mm, gano'n sa'kin. Ikaw ba, sa'yo ba? Pa'no ka nagbe-base? Saan ka nagbe-base 'pag may mga ganyang pangyayari?
Usually po 'pag ganyan na recent po, ano, talagang ako po kasi parang research ako tapos po magfo-form ako ng sarili kong opinyon. Hindi hindi ko ibe-base 'yong opinyon ko sa mga sinasabi ng iba. Gaya nga po 'yong binabalita sa TV, kung maaari po ako na lang 'yong mag-isang mag-research para maka-form po ako ng sarili ko pong ng sarili kong opinyon. Pero 'pag 'yong luma naman po opo.
Mm. Ah okey. Tama, mm. Mm. Tama ka. Mm, alam mo sang-ayon ako do'n sa'yo. <chuckles> Mm.
Yes po.